Ouais, c'est compliqué.
Et il compte et il compte sur justement les moyens de transport en commun.
Ouais. Sur les sur les transports. Et même pour l'empreinte carbone, heu, c'est c'est beaucoup mieux de prendre les transports que sa voiture.
Ah bah c'est sûr, ah bah quand il y a une grève, heu, je peux te dire, heu, le taux de taux de carbone, il augmente, forcément tout le monde prend la voiture.
Bah ouais, non heu, là là c'est fort ouais. Les embouteillages augmentent et c'est heu et ça dépend des mmh
C'est ça, Il y a en fait, à chaque fois qu'ils font grève, c'est ça le problème. C'est que maintenant, quand quand on voit grève, en fait, on voit plus heu ce qu'ils veulent derrière. On voit les bouchons, on voit les on voit les retards, on voit les ben tout ça.
Ouais. Ouais mmh mmh mmh Non mais c'est c'est ça, on se dit: «Oh» et je peux je peux dire la réputation qu'ils ont les heu les heu, la SNCF à l'étranger, heu, c'est <chuckles>
Ah ben ça, ça doit être quelque chose de de d'incomparable, ça doit être, heu, ça doit être lunaire carrément.
<sneezes> Je, heu parce que j'avais j'avais pris plusieurs fois, je connaissais des heu, des cheminots en Suisse et en Allemagne et puis à chaque fois ils disaient heu,: «Oh la SNCF», et cetera, tu vois? Et c'était genre Ouais. Ouais mais parce qu'en fait tu sais, des trains frontaliers. Ils connaissent le problème aussi. <chuckles>
Ouais. Ah ouais carrément, ah donc il y a, ça se fait une réputation carrément dans d'autres pays quoi. Waouh. Ouais.